देखिए, अ, अगर क्योंकि आपने सवाल किया करियर को लेकर। देखिए करियर को लेकर अगर फैसला लेना है तो मुझे लगता है वो बार-बार बदलना सही उचित नहीं होगा। उससे ये समझ में आता है कि उस इ इंसान के अंदर या तो अ, ख़ुद के अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, या उस विषय को लेकर समझ नहीं है। तो ये कहीं न कहीं न आप इन उ उस इंसान के ऊपर एक आप कह सकते हो नकारात्मक अ, भाव पैदा करेंगे दूसरों के अ, सामने कि ये इंसान शायद उस तरह का नहीं है। शायद उसकी समझ अ, कमज़ोर है। तो कहीं न कहीं वो अपने फैसलों से अगर अ, म मुड़ता जाएगा तो चीज़ें सही नहीं दिखेगी। तो करियर को लेके मुझे लगता है कि एक सटीक फैसला एक सही समय पर लेना काफ़ी ज़्यादा उचित है। चाहे समय कोई-सा भी हो, उससे कोई स अ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टकराव तो आ ही सकते हैं। देखिए फैसले तो जीवन में बहुत सारे हैं। जैसे हो गया कि मान लीजिए शादी करना है। तो वो उस वो भी उसमे भी अ, मैं मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हुँ। अगर शा शादी की भी बात करूँ तो ये भी एक ऐसा फ़ैसला हैं ज़िंदगी का जो अहम हैं और एक बार ही लिया जाता हैं। अगर अगर हम सही मायने में देखा जाए तो। तो उसमें भी उसमें भी लेकिन टकराव हो सकते हैं, घर-परिवार के लोग आस-पास पड़ोस के लोग। ख़ुद के ख़ुद का फैसला आपको क्या चाहिए? किस तरह से आप सोचते हो? आप अपना आप अपना जीवन साथी किस तरह से चुनना चाहते हो? आ आपके आपके दिमाग में दिल-ओ-दिमाग में क्या चल रहा है? आपका निजी जीवन कैसे चलता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के इस दौर में अ, लोग अ, घर में बैठ के या अ, एक अ, संयुक्त परिवार में बैठ के कोई नौकरी अ, नहीं करता। अगर जो संयुक्त परिवार में रहा भी हो लेकिन काम के सिलसिले में वो घर से दूर चला जाता है, बाहर रहता है। वहाँ के तौर-तरीके, है ना? वहाँ के तौर-तरीके, वहाँ का लाइफ़स्टाइल भी इन सब चीज़ों के साथ वो जुड़ चुका होता है। तो उसकी मानसिकता भी बदल बदल जाती है। तो अपने मानसिकता के अनुसार वो जब किसी लड़की को भी ढूँढ़ता है शादी के लिए। क्योंकि अम एक अहम अहम फैसला है जीवन का। मैं इसी इसलिए इसका बात कर रहा हूँ। तो तो तभी उस वक़्त ना बिल्कुल तो उस समय भी अ, परिवार के साथ अ, मतभेद हो सकते हैं बातचीत में। तो मुझे लगता है कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में अ, अगर लड़का हो या लड़की हो अपने प घर-परिवार की बात को उनको पहले तो समझ लेना चाहिए कि घर-परिवार कैसा है? क्योंकि संबंध तो एक-दूसरे स के साथ नहीं होता। संबंध 2 परिवारों के बीच में होता है। तो एक-दूसरे के परिवार को जानना सबसे
वो तो है, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल सही बात है। जी, बिल्कुल। अक्सर होते हैं, जी। जी, बिल्कुल। ये तो सही बात है। जी। वो तो है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी फैसला है। हुँ। बिल्कुल सही बात बताई की कहीं न कहीं 2 परिवार एक साथ जुड़ते हैं तो ऐसे में, पर फैसला लेने की बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ख़ुद के ख़ुद के परिवार को जानना अ, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो और अ, उसी तरीके से आपको आगे के फैसले लेने चाहिए लेकिन मतभेद अगर हो, तो शांत तरीके से बातचीत करना मेरे हिसाब से सही अ, उचित उपाय होगा। अपने सारे पॉइंट्स जो हैं अपने माँ-बाप के सामने खुलकर अ, रखना और उनको ये अ, दिशा दिखाना और उनको ये विश्वास दिलाना कि आगे का भविष्य कैसा होगा। अ, शायद इस फैसले को अ, मतलब सटीक रखने में अ, सहूलियत क दे सके।
जी। बिल्क